C'est c'est, hem, c'est c'est gé c'est génial comme, heu, structure, heu, en en mode pause, où, heu, tu as été présente pour, heu, beaucoup de personnes pendant, heu, ces années. Et là, heu, pendant, heu, quelques, heu, jours, semaines, heu, la priorité heu, tu te remets au centre de ta priorité. Et et c'est vraiment courageux de ta part et vraiment bravo parce que, hem, je pense que c'est c'est la nature même, heu, des personnes, donc, heu, ça ça t ça te parle, je pense et et et c'est vraiment chouette.
Ouais. Voilà. C'est vrai. Ouais. Oui. Oui, bah, ce que tu me dis, heu, me enfin, me touche beaucoup et heu, je me sens complètement, heu, bah, ciblée pour ça. Parce que, par exemple, même normalement aujourd'hui, il y a la soirée de fin d'année. Donc je m'étais dit, bah, encore une fois, un petit peu pour les les collègues parce qu'on s'entend très très bien, j'avais fait l'effort quand même de venir, même si au fond, je ne voulais pas. Et ben, j'ai commencé quand même à m'écouter et je leur ai dit que non, bah finalement pour moi j'avais pas envie de faire cette soirée. Je me sentais pas en raccord avec cette soirée. Et parce que c'est des moments festives et moi en ce moment ça va pas bien donc je préfère, rester à la maison, prendre soin de moi même si peut-être ça m'aurait fait du bien, mais j'ai pas envie sur le moment de faire semblant. Donc, heu, non, ça ça me parle, ça fait t totalement écho et je te remercie pour ces mots, qui me font du bien. Et j'espère vraiment, beh, pouvoir, heu, me reconstruire.
Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Je n'ai aucun doute sur le fait que tu vas te reconstruire, heu, en en toute quiétude.